Betul sekali ya. Ya yang paling penting harus ini sih, Kak, harus bener-bener mempersiapkan diri, e baik teknologi apapun yang ada di dunia, e tetapi untuk sekarang sih a ada teknologi yang cukup bagus sih, yang memang mungkin bisa dikembangkan untuk untuk ke depannya. Jadi si internet itu bisa terintegrasi dengan dengan alat transportasi Kak, seperti mobil ataupun motor. Nah, e sekarang ini itu kan, dengan adanya aplikasi yang bisa terhubung dengan, eee, motor yang layarnya itu udah di digital gitu Kak. Nah nah, kita itu bisa tahu gitu kan, kapan motor itu harus ganti aki, kapan motor itu harus ganti oli gitu kan. Nah, seperti itu kalaupun misalkan seperti itu ya canggih, diterapkan ke berbagai motor yang memang itu benar-benar suatu kebutuhan sih, Kak, menurut saya. Iya, seperti itu sih. Hmm.
Kayak gitu sih, hmm, <clears throat> iya, ah. Iya, iya, heeh. Iya iya, apa itu? Hmm. Heeh. Iya bener banget. Heeh. Iya. Iya, ya ya ya. <clears throat> mhm, iya. Heeh. Iya. Betul betul. Heeh, heeh heeh. Heeh. Heeh, iya. <clears throat> Iya. Heeh. Betul betul banget. <clears throat> Iya, iya. Kalau diharapkan teknologi itu kan memberikan dampak, eee, apa namanya, eee baik ya kepada kita manusia gitu kan. Jadi memberikan kemudahan gitu kan. Eee cuman kan, eee, apa namanya namanya teknologi apapun bisa digunakan untuk kebaikan maupun untuk keburukan kan. Jadi kita juga harus berhati-hati, kan apa namanya setiap regulasi juga mengatur supaya teknologinya jangan dipakai sembarangan kan, Kak. Kayak gitu, iya. Jadi kalau kita ngomongin teknologi enggak ada habisnya kan, Kak, karena semuanya terus berkembang sangat cepat ya kan. Jadi ya harapannya kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang gitu kan, Kak. Iya. Hmm.
Mmm, hmm. Iya, betul betul, hmm. Hmm hmm. Iya, betul betul. Hmm. Hmm hmm. Iya, betul sekali. Mmm, hmm. Hmm, iya betul betul. Mmm, mhm. Iya, betul sekali, Kak. Iya, iy hmm. Iya, betul sekali. <clears throat> I iya, betul. Mmm, mhm. Iya, betul sekali. Betul sekali betul sekali. Dan kita juga mungkin bisa belajar ya untuk bisa menyeimbangkan dengan perkembangan teknologi gitu Kak, jadi bener-bener enggak ketinggalan nih. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan yang memang berhubungan dengan kebutuhan teknologi ya otomatis kita juga jadi lebih siap gitu, Kak. Khususnya kalau misalnya di bidang sendiri atau di bidang apapun yang memang terintegrasi dengan teknologi, ya kita juga jadi lebih siap, eee, ja jadi yang paling siap gitulah intinya itu daripada orang-orang yang belum siap. Gitu sih, Kak. Hmm hmm. Iya. Hmm.
<clears throat> Iya. Iya, betul. Iya. Hmm. Heeh, iya. <clears throat> Iya betul banget. Iya iya iya. Iya iya. Iya, betul banget. Iya iya iya. Iya betul. Nah kebijaksanaan kita dalam menggunakan teknologi kan juga diperlukan gitu kan, jangan sembarangan. Oke. Ya, Kak, semoga, eee, tetap, eee, semangat hari ini ya. Sampai ketemu lagi, yuk selamat pagi.
Iya, betul. Hmm hmm. Iya. Iya, sih ya. Iya.